Hani, bir şey göremiyorum bile.
Of, yani, hem uzun boylular hem elleri havada. O, ke keyifsiz.
Heh, yani, öyle, hani, olay aslında uzun boydan ziyade telefon, herkesin elinde telefon. Hani, herkes o an sadece, eee, kayıt od odaklı, kay kaydetmeye odaklanmış, konseri. Tabii ki bu da önemli, hani, bize anı kalsın ama gerçekten tüm konseri kaydetmek zorunda mıyız, yani? Hani, o yüzden, biraz daha, böyle, yapay gibi geliyor. Yani, evet, tabii ki hâlâ önemsiyoruz konserleri, sanatçıyı ama, hani, o an sanki anı yaşamaya çok odaklanamıyormuşuz gibi artık. Bu da biraz üz üzücü açıkçası.
Anladım. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Yani, o anın, o o anın belki de, eee, işte, bu söylediğinden yola çıkarak belki de, işte, ııı, seyirciyle, eee, sanatçı arasındaki bağın, eee, kurulmasında o büyüyü bozduğuna inanıyor musun mesela bu telefonla kayıt alma işinin?
Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Hı hı. Yani, aynı hissettirdiğini düşünmüyorum. Hani, belki onlar çok fark etmiyordur. Sonuçta sahneden, eee, seyirciye bakmak nasıl bir his bilemem, yani, ama, hani, ben, eee, önceki konserleri hatırladığım için biliyorum, yani, herkes, böyle, dans ediyordu, o an şarkıyı söylemeye odaklanıyordu. Şimdi, böyle, şey, a, bu şarkıyı kaçırmamam lazım, hemen telefonumda tüm şarkıyı çekeyim. E, ben kameradan sanatçı göremiyorum, hani, önümü göremiyorum, yani, gerçekten. Hani, bu birazcık üzücü açıkçası.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Ya evet, evet. Evet, o anda ne oluyor? Hımm. Kesinlikle katılıyorum. Evet, bence de öyle.
Hı hı. Öyle, yani, hani, keşke biraz daha azaltsak. Tabii ki kullanalım ama keşke tüm konseri de çekmesek, yani. <chuckles>